Sen dublaj mı, alt yazı mı tercih edersin? Neden, bu arada? <giggles>
Hımm. Açıkçası, alt yazıyı tercih ediyorum çünkü dublaj olunca sanki biraz daha içselleştirmeden uzaklaşıyoruz, dublaj olduğunda.
Hı hı. A! Enteresan bir tespit oldu. <chuckles> Peki Hı hı, eee, bunun arkasında tam olarak bu içselleştirmeden uzaklaştırma sebebi mi var, yoksa aslında bir yandan böyle kulağına da daha farklı geldiği için mi tercih etmiyorsun?
Hı hı. Değil mi? Çi yani. Hıı. Hıı. Ya, açıkçası şöyle bir durum oluyor, şimdi dublajların, ımm, kalitesi bence burada çok önemli bazen çünkü, hani, bir karakter görürsünüz ekranda ve onun ister istemez beyniniz sesini, tonunun hayalini kurar ve o dublajda o ses tonuyla o karakter uyuşmayınca, işte, içselleştirmeden kastım o aslında, yani, çok “Bu ne ya?” falan oluyorsun, böyle. Orada biraz kopukluk yaşanabiliyor.
Hı hı. Hıı. Hı hı. He. <chuckles> Ha. <chuckles> Peki, şey gibi bir örnek mi yani, ımm, böyle, çok kallavi birinin, eee, karakteri bir anda, tiz bir sesle, "Vay efendim bunu niye böyle yaptınız" dediğinde falan şaşırıyor musun? <chuckles>
I hı. Evet. <laughs> Kesinlikle. Bu çok şey, bu konuda yani çok etkileniyorsun ve bir anda seni o kadar, yani, ar Dizidir, filmdir neyse seni oradan çıkartıyor ki, yani, seyir keyfini çok düşürüyor aslında bunu duymak.
I hı. He. <giggles> Hımm. Peki, böyle, eee, hikâyeyi aslında, eee, daha rahat akışta takip ettiğin Türkçe dublajlar da oldu mu? Yani, dedin ya, alt yazıyı tercih ediyorum diye ama bazen, hani, eee, İngilizce değil de, diyorum ki, İspanyolca ya da İtalyanca dilde bir dizi izliyorsun, bir türlü de, eee, adapte olamıyorsun. <chuckles> Onda dublaja kaçtığın oluyor mu mesela? <chuckles>
Hıı. He. <chuckles> Ya, düşünüyorum, aslında dublaja kaçtığım olmuyor fakat, mesela, şud şu konularda dublaj bence çok güzel yapıyor en azından Türkiye. Eee, kendi dilinin dublajını yapınca bayağı iyi yapıyorlar. Çünkü, mesela, baktığınız zaman Kurtlar Vadisi'ndeki oyuncuların, mesela, orada meşhur Polat Alemdar var. Aslında kendi sesi değil o, dublaj. Kendi sesi başka bir ses ama o kadar iyi yapmış ki şu an bence kendi sesiyle konuşsa daha çok şaşırırım.
Hı hı. Mesela? <giggles> <laughs> İlginç oldu. Hı hı. <chuckles> Ha. Bak bu farklı bir örnek. Bu sanırım aslında, eee, Türkiye'de, yani, Polat Alemdar'ın sesinin gerçek sesi olmadığı konusu patlayınca da, eee, farklı görüşler ortaya çıkmış olmalı, ne diyorsun? <chuckles>
<chuckles> Evet, evet, kesinlikle. Acaba, mesela, beğenildi mi, beğenilmedi mi? <chuckles> Kendi sesi, burada önemli. Yani, burada senin sorduğun soruya kadar dönecek olursak, dublajı belki şey zamanı tercih edilebilir, mesela, çocuklarla izlediğin zaman çünkü özünde yetişemeyebilir alt yazıya veya çocuk okuyamıyordur, yetişemiyordur. Böyle bir durumda tabii ki dublaj tercih edip oradan devam edilebilir.
<chuckles> <chuckles> Hı hı. Hıı. Hıı. Evet, mantıklı aslında. Peki, böyle, içeriğin türüne göre de değişiyor mu? Yani, çocuklarla izlerken dedin ya, çocuklarla, işte, eee, diyelim bir dizi izliyorsun. İşte, Supernatural gibi bir şey, eee, dizi <chuckles> ilgilerini çekiyor, belki fantastik bir dünya diye. <chuckles> Tamam, bunda yine alt yazı yok, dublaj ama bir yandan da işte, eee, bir, eee, çizgi film tarzında animasyon gibi bir film var mesela ama, eee, anlaşılabilir bir alt yazı seviyesi var. Yine de, hani, dublajı tercih ederiz der misin, onların işi daha kolaylaşsın diye?
Hıı. Çocuklarla. Tabii. <laughs> Evet. <laughs> <laughs> Hı hı. Hıı. Evet, evet. Hı hı, hı hı. Aslında Sen sormadan önce de benim aklımdan o geçiyordu. Düşündüğünde animasyonların çoğunun dublajı aslında çok keyifli oluyor. Çünkü orada biraz daha, böyle, çocuk sesler, yapay sesler, dediğim gibi, aslında sen yapay bi bir şey gördüğün için gerçek bir kamerayla çekim yok orada. O yüzden üç üç, yani, tahmin edemiyorsun nasıl bir ses çıkacak oradaki karakterden ve bence Türkiye'de bu animasyonların dublajları çok iyi yapılıyor. Mesela, düşündüğüm zaman, eee, böyle, fareli bir animasyon var, Ratatouille diye. Orada animasyonlar çok güzeldi, dublajlar veya Arabalar vardı. Onlar da çok güzel. Genel olarak animasyon da sever bir insanımdır bu arada, çok izlerim animasyonları. O evet, çok keyifli. Baktığın zaman Türkçe dublaj orada bence gayet güzel akıyor.
Hı hı. Ah, evet. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Hıı. Hıı. <chuckles> Evet. Keyifli, değil mi? <chuckles> Süper, evet, aslında onlar biraz daha, hani, ülke genelinde yapıldığı için, eee, daha oradaki espriler, mizah anlayışı, işte, dikkat edilmesi gereken nüanslar ve göndermeler içerebiliyor. Yani, "Ona göre hazırlanmış bir dublaj, eee, radarıma girer, onu tercih ederim." diyorsun, yani.
Hı hı, hı hı. Evet. Hı hı. Kesinlikle. Ya, bir de, işte, şeyden bahsetmişken, böyle, biraz daha yerel yapılıyor derken, eee, gerçek çekilen projelerde, eee, küfürler olsun, yapılan şakalar olsun. Eee, orada bambaşka bir şey söylerken aslında kendi dilinde bizim veya Türkçenin dilinde çok farklı bir şekilde çevrildiği için o bütün derinliğini kaybediyor orada.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> Hıı. O! Evet, yani, aslında, böyle, eee, dram izlediğin bir şeyde dublaj duyarsan, diyorsun ki, eee, bu ne tam olarak ne anlatıyor gi <chuckles>
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, mesela, "Çok üzüldüm dostum." falan tarzı böyle konuşunca. Kimse "dostum" demiyor bizde, sen n ne anlatıyorsun diyor. Yani, biraz enteresan kaçıyor, geçmiyor, hiç sıfır, yani. Üzülüyor ama ben hiç üzgün değil şu a o an, yani. <chuckles>
Hı hı. <laughs> <chuckles> O duygu hiç geçmiyor mu? Yani, hiç, sıfır mı? <laughs> Dostumun üzülmediğine emin olduğun o an. Peki, <chuckles> yani, aslında sen, eee, bunu bir noktada belirttin, "Bir ikilem var ya, eee, dublajla duygu bozuluyor." diyorsun. Yani, eee, geçmiyor, bazı dublajlar çok, ııı, doğal kullanılan dile aykırı yapıldığı için de, eee, biraz enteresan duruyor. Yani, sahneyle uyumlanmıyor. Bir yandan da şöyle düşünenler oluyor ya, işte, alt yazıyı okumaktan sahneyi kaçırıyorum, görsel şöleni yaşayamıyorum, duyguyu hiç alamıyorum gibi, böyle, hızlı geçtiğini düşünüyorlar. Yani, sence onların da haklı olduğu taraflar var mı?
Kesinlikle, kesinlikle. I hı. Evet, evet. Hı hı, hı hı. Kesinlikle. Hıı. Hıı. Ya, bence burada izlediğin f proje ba göre değişiyor. Şimdi, ııı, düşünüyorum, mesela, Yüzüklerin Efendisi'ni izlerken çok odaklanırsan, o i gerçekten oradaki fantastik sahneleri kaçırabilirsin. Ama burada da biraz herhâlde dil bilgisine dayanıyor. Mesela, İngilizce bir şey izlerken İngilizcen iyiyse alt gözün çok fazla alt yazıya takılmıyor. Zaten genel olarak anlıyorsun, duyarak. Fakat senin daha önceden örnek verdiğin gibi, işte, İspanyolca olsun veya anime izliyorsan Japonca olsun. Aaa, onlarda alt yazıya çok odaklanıp gerçekten sahneyi kaçırabiliyorsun.
Hı hı. Hıı. Hıı. Hı hı. Hıı. Aynen. Hıı. Peki, o zaman sana bir de tam tersini sorsam. Yani, alt yazının dil öğrenmeye katkısı olduğunu düşünüyor musun? Mesela ya da dublajın, işte, eee, izlerken aslında dikkati tamamen sahneye, ııı, vermeyi sağladığından da bahsettin. Yüzüklerin Efendisi'deki fantastik dünya kaçırılabilir dedin ama bir yandan da, hani, dili biliyor olmanın bir avantajı olur orada diyorsun. Peki, hiç dil bilmeyen biri, böyle, daha basit dizilerle, filmlerle alt yazı izlemeye başlasa, bir, eee, kulağının alışması, bir aşinalık sağlar ve bu zamanla gelişir mi sence?
Hı. Hıı. Evet, evet. Kesinlikle. Hımm. Şimdi açıkçası, böyle, eğer basit, dediğin gibi, basit şeyler izlerse kesinlikle anlama, dili anlama açısından çok fazla şey katabilir fakat konuşma açısından veya yazı yazma açısından ne kadar geliştirebilir bilmiyorum. Çünkü burada, ımm, kulak aşinalığı çok önemli, biliyorsun, yeni dili öğrenirken. O yüzden dediğin gibi belki basit şeyler izleyerek veya mesela bitir birkaç kere izlediğin bir film vardır, çok sevdiğin bir dizi vardır. Onları bir daha baştan alt yazısız bir şekilde izlemek eminim ki çok fazla şey katar, yani.
Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Hı hı. He. Daha şey gibi mi, yani, hani, tekrar ettikçe, eee, daha fazla, eee, farkındalık kazanıyorsun. Aynı kelimeleri duydukça daha anlaşılabilir geliyor kulağa denilebilir mi?
Tabii, tabii, zaten aslında sen artık orada eğer gerçekten çok sevdiğin, izlediğin bir şeyse aslında oradaki, eee, senaryoyu hemen hemen kapmış oluyorsun daha ne söyle seyi söylemeden sen bildiğin için <chuckles> orada artık eğer alt yazıya dikkat etmezsen fark ediyorsun, "A, evet, bu İngilizce söylüyor." veya başka bir dilde. Net ne demek istediğini anlıyorsun.
Hı hı. Hımm. <chuckles> Evet. <chuckles> Hımm. Güzel, evet, aslında. Ya, bir de şöyle bir şey de düşünüyor musun hiç? Yani, emm, konuşmamızın içerisinde, şey, dedin ya, işte, "Çok üzgünüm dostum." <chuckles> Yani, bu Türk kültüründe, eee, çok, a yani, biraz şey duruyor, doğal hayatın akışıyla tamamen, eee, alakasız durabiliyor. Evet, "Ya, kimse böyle konuşmaz." dedin. Peki, bu alt yazıların, dublajların dublaj evet, tercih etmiyorsun ama yine de alt yazılarda sonuçta bu bire bir çevriliyor. Eee, bunun, eee, kültür aktarımında bir rol oynadığını düşünüyor musun? Yani, herkes için, eee, erişilebilirlik açısından en azından bu tercihler sence ne ifade ediyordur? Yani, insanlar, şey, diyor mudur? İşte, eee, bu alt yazıyı eee, İspanyolca diyelim bir dizinin alt yazısı tamamen Türkçeye doğru, eee, Türkçe çevrilirken, eee, öğrendiği kelimelerle verilen sesler arasında benzerlik kuruyor ve diyor ki, işte, "A, aslında şunu kastediyorlarmış. Sadece hola dediklerinde, yani, merhaba demiyorlarmış." gibi, eee, ya da farklı İngilizcede de aynısı söz konusu olabilir tabii. Niye İspanyolca örnek verdiğimi bilemedim.
Hımm. <laughs> Evet. <chuckles> Alakası yok. Evet. Hı hı, hı hı. Hı hı. Evet. Hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hımm. <chuckles> Ya, aslında şöyle bir şey var, eee, alt yazılarda da %100, böyle, ne söylüyorsa çevirmiyorlar. Alt yazıda da biraz özellikle, böyle, deyimler kullanıldığında bizim kullandığımız, Türklerin kullandığı deyimlere çeviriyorlar. Çünkü, işte, başka dillerde mesela çok fazla yağmur yağıyor dediğimizde %100 bir çev İngiliz İngilizcede çok meşhur, böyle, "Kedi, köpekler kadar yağmur yağıyor." gibi, böyle, bir deyim var "Kedi, köpek yağıyor sanki." gibi. Şimdi, alt yazıda "Kedi, köpek yağıyor." dersen <chuckles> Ben göremedim sahnede yani, ma anlamadık galiba burayı filme gibi bir şeyler çıkabilir ama orada alt yazı tabii ki: "Çok fazla sağanak yağıyor." gibi çeviriler yapıyorlar. O yüzden, eee, duyduğu seslerle vıj o filmde duyduğu seslerle, kelimelerle alt yazıyı bağdaştırmak burada biraz riskli olabilir.
Hı hı. Hımm. Hı hı. <chuckles> Hı hı. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Nerede ya gibi. Evet. <chuckles> Hı hı. Hımm. He, yani, diyorsun ki, orada zaten, eee, o çevrildiği dilin, ımm, kültürüne entegre edilerek değiştiriliyor.
Kültürüne göre. Evet, evet, kesinlikle. Burada, yani, bir etkisi var onun. Öyle, %100 direkt neyse o diye çevirmiyorlar.
Hımm. Ama bunu anlamak için biraz da, hani, eee, yine dil bilgisine dönüyoruz ama ilk bahsettiğin şeye geliyor, yani, dili sen iyi biliyorsan, örneğin, İngilizceye çevrilmiş bir şey ve İngilizce seviyen iyiyse zaten alt yazının, eee, enteresan bir şekilde çevrilmiş olması sana, eee, ilk bakışta komik geliyor zaten, bir
Hı hı, hı hı. <chuckles> Onu diyecektim. Zaten eve böyle, i izlediğin zaman filmi, böyle iş izliyorum alt yazı geçiyor, bir şey diyor, o çok kötü falan oluyorum. Hani, <chuckles> başka bir şey anlatıyor orada, çok yanlış çevirmişsiniz gibi. O o çok yaşadım bunu, yani gerçekten.
Hı hı. <chuckles> <laughs> <laughs> Hani, bir anda duyup sonra şak diye kafanı çevirip, “Ne diyor ya bunlar?” diye. <chuckles>
<chuckles> Evet, evet. Öyle, kul duyduğunla okuduğun bir anda tutmuyor. Aslında, far daha farklı bir şey orada vurgulamak istiyor ama alt yazıda hiç alakası yok, yani, o vurgulamak istediğin şeyle. Hayır, bu değildi. <laughs>
<chuckles> Hı hı. <laughs> Aslında, aynen, büyük bir dram sahnesi geçiyor ama sen, eee, olayın absürtlüğü seni o kadar ilgini çekiyor ki bir anda dağılıyorsun gibi. Bu da çok anlaşılabilir bu arada. Yani, evet, eee, şaşırıyorsun çünkü kendi kültürünle, eee, tamamen alakasız bir yazı yazılmış olabiliyor, evet. Peki böyle bazı, eee, dublajlar iyi oluyor dedin, hani, çekilebilir oluyor. Eee, bazıları da, eee, batırabiliyor o sanat eserini. <chuckles> Çünkü senden şu duyguyu alıyorum sanki, eee, dublaja hiç şey değilsin, eee dediğin gibi sadece çocuklarlayken belki kıvamı var biraz. <chuckles>
Evet. <chuckles> Kesinlikle. Aynen. Tabii, tabii. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Çekilebilir. <laughs> <chuckles> <chuckles> Evet, çocuklar, bugün İngilizce öğreniyoruz..
<chuckles> Ya da şey, böyle, yeğenlerini alıp zorlayan, hani, İngilizce, eee, dinlemeye falan. <chuckles> Peki, senin de böyle hiç, eee, izleyeceğini zannettiğin, hani, bir şekilde, eee, dublaj iyidir dediğin, animasyon olarak da, ııı, keyifli olacağını düşündüğün ama dublajı fark ettiğin an, “Ay, bu ne ya?” deyip, şöyle tak diye kapattığın ya da tam tersi bir durum oluştu mu? Mesela, evet, eee, dublaj o kadar iyiydi ki alt yazıya geçmek istemedim, çok garipti, falan dediğin bir deneyimin var mı hiç?
<chuckles> <chuckles> Deneyimler yaşadığımı hatırlıyorum ama o kadar azlar ki spesifik bir örnek veremeyeceğim, şu an. Ama birkaç kere, evet, böyle, dublaj izlediğimde Ya, gerçekten bunun dublajını Mesela Shrek, evet, hatırladım. Shrek'in animasyonu, bence, dublajı 1 Shrek, 2 de Asteriks diye bir film vardır. <chuckles> Ya, orada bir tane Mısırlı bir k karakter vardı, hatırlamıyorum, o karakteri Laz yapmışlar. La laz aksanıyla konuşuyor adam. “Uy, buraya gideyruz da” “Şunu yapayruz.” Yani, bu yaratıcılık, yani, bu kadar yakışır. O kadar güzel olmuş ki, yani, gerçekte o kadar iyi değildir bence o karakter, çok içselleştirmiştim o adamla onu.
Hı hı. <laughs> Hı hı. Hı hı. <chuckles> <chuckles> Çok mu iyi dublajları? <chuckles> Hı hı. <laughs> <laughs> Ay, çok iyiymiş. <chuckles> <giggles> <chuckles> Süper, bazıları bunu şey, eee, bulabilir mi, peki, sence? Şimdi sen dedin ya, çok komik, çok iyi uymuş, çok tatlı olabiliyor ama bazen de, eee, biraz daha belki Z kuşağının, eee, bakış açısı olarak,“Iyy, çok, eee, sıra dışı olmaya çalışırken batırmışlar, hiç olmamış,” eee, gibi, böyle, çok uzak duran bir, eee, kısım da var mı yaş gruplarına göre mesela?
Hı hı, hı hı. Hımm. E, tabii ki bu konular çok subjektif konular. Bir de biraz daha dediğin gibi Z kuşağı biraz daha şey yaklaşıyorlar. Eee, bizim böyle beğendiğimiz şeyleri “Sen beğeniyorsan kötüdür.” O gibi, böyle. <chuckles> Biraz da öyle yaklaştıkları için tabii o ön yargıyı kırmak orada önemli. Ya, en önemlisi burada keyif alıyor musun izlediğin şeyden, bence.
Hı hı. <chuckles> <chuckles> <laughs> Evet. Hı hı. Evet, kesinlikle. Bu aslında, eee, daha doğru ve genelleyici bir bakış açısı da oluyor. Yani, nasıl keyif alıyorsun? Peki, diyelim ki, eee, üst üste, art arda izlemek istediğin bir dizi var, Abi, bitireceksin onu kararın o şekilde. Eee, ama bir yandan da yapman gereken işler var. Eee, her bölümün sonu aşırı, böyle, merak uyandırıcı. “Şöyle bir dublaja alayım de arkada çalsın,” dediğin oluyor mu? <chuckles>
Aynen. Hı hı, hı hı. Hımm. İzlerim. <chuckles> A, hayır, asla. Hele, böyle çok beğendiysem bütün odağımı ona vermem lazım. Hiç öyle arkada dublaja alayım da izleyeyim. Şurada olur. Böyle, arkada YouTube videosunun dublajları çıktı ya şimdi. O arkada dönerken yemek yaparken, falan, o dönebilir ama çok beğendiğim heyecanlı izlediğim bir şey. Ful fokus ona veririm. Evet.
Hıı. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Yok diyorsun. Hımm. Peki, sence dublajlar daha kaliteli olsa insanlar daha çok yönelir mi buna? Senin gibi düşünenler, diyelim. <chuckles>
Kesinlikle yönelirler. Yani, mesela, Almanya'da dublaj çok önemli ve çok da övünüyorlar ama çok kötü aslında dublajları. <laughs>
Hı hı. <chuckles> Bu da enteresanmış. Of, çok teşekkür ediyorum, ya, gerçekten çok keyifli bir sohbetti bu arada. <chuckles>
Hı hı. Hı. Ben de çok keyif aldım, ben de çok teşekkür ederim. <chuckles> Görüşürüz, hoşça kal.
Görüşmek üzere. <chuckles> Sen de.